Capisco.
Mh, però diciamo, io i tendo più a chiudermi oppure a a o a <chuckles> a rassegnarmi o arrendermi oppure, uhm, dopo quello scatto a chiudermi, e dire: "Okay, va bene, fai come vuoi, come ti pare", insomma, lasciar perdere un pochettino la cosa.
Mh-mh, capisco. Mhmm, diciamo che, da quel che mi hai raccontato, ehm, ho potuto intendere che comunque a livello comunicativo non siete proprio sullo stesso piano, ehm, neanche quando, ehm, diciamo ne parlate in modo un po' più, mhmm, "sereno", fra virgolette. Ehm, quindi mi sembra che, ehm, prima
Mh-mh.